<clicks tongue> Tapos yung
Nabubulag? As in, yun yung nawawalan ng paningin ganun.
Oo, ano kasi, eh, kumbaga parang nakapikit yung isang mata, parang nandun sa unan tapos nakamulat yung isa.
<laughs>
Oo yung mga ganong ewan ko ba kung ano bang napapag-isipan, ayun. Tsaka pag talaga maagang naka-expose, halimbawa di ba, mga magulang, naku, mga magulang ngayon bibigyan ka nalang ng mga ipa yan nga iPad kids, 'di ba, para lang tumahimik.
Ayun totoo nga yan 'no. Bakit kaya ma mas marami akong napapansin ngayon na iresponsableng magulang, na yung mga bata pinagco-Cocomelon nalang 'no, napapansin mo din ba yun?
Mm. Oo, para madali ang buhay, ganun. Saka ano kasi babad din yung mga magulang sa social media, mas gusto nilang may magawa silang maraming bagay kaysa pagtuunan ng atensyon ang anak.
Kawawa naman. <chuckles> Oh, yun lang 'di ba, sana di nag-anak 'bi ba, mga ganon.
Mhm.